อ๋อ เหรอครับ? คือเป็นยังไงบ้างครับ? คือในการยึดหลักของเขาเนี่ย มันดีหรือไม่ดีครับ? อือฮึ
คือจริง ๆ อะถ้ามองในมุมที่ดีเนาะมันก็ อย่างเช่นนะคะ งานแต่ง งาน งี้นะคะ ยกตัวอย่างงานแต่งงานค่ะ คือตอนนั้นน่ะเราตัดสินใจที่จะแต่งงาน และความเชื่อของคนในภาคเหนือนะคะ รวมถึงแม่กับพ่อเราด้วยอะค่ะ มันจะต้องเป็นแบบว่า ต้องมี อ่า ขันหมากนะคะ สินสอดทองหมั้น อันนี้เราเข้าใจเนาะ เหมือนเป็นหลักประกัน ไรงี้ แล้วเราเป็นผู้หญิงอะค่ะ เขาก็อาจจะต้องแบบว่า เฮ้ย มีสินสอดทองหมั้นมา อันนี้เราเข้าใจดี แต่ว่าพวกขัน หมาก มันจะต้องมีพานอะ คือเยอะมาก ๆ เลยค่ะ
อา อือฮึ อา ครับ อะฮะ อา ครับ พาน เป็น เป็นพานอะไรต่าง ๆ ใช่ไหม? แล้วยังไงครับทีนี้? เออ
อืม ใช่ ๆ แล้วงานแต่งงานของเราพอมันเป็นชาวบ้านเนาะ เป็นคนท้องถิ่น พอเราจะจัดงาน ๆ หนึ่งอะ ชาวบ้านคนในท้องถิ่นก็ร่วมมามีบทบาทด้วยนะคะ อาจจะเป็นญาติ หรือว่าเป็นเพื่อนบ้าน อะไรเงี้ย
อืม ครับ อื้อฮือ ก็ต้องมี มา มามีบทบาทมาช่วยกัน อย่างงี้ใช่ไหม? ญาติพี่ น้องคนท้องถิ่น ก็น่าจะเยอะถูกไหมครับ? เพราะว่าเขาเป็นแบบว่า เหมือน เขาเรียกว่าอะไร ญาติพี่น้องอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน อย่างเงี้ยเนาะ ก็จะรู้จักกัน อา มันเป็นยังไง?
อืม ใช่ ใช่แล้ว แล้วเราก็เห็นประเพเนีย สืบทอดกันมานานมากตั้งแต่เล็กจนโต ใช่ไหมคะ แล้วเราก็มองว่าเราจะไม่เอาอย่างนั้น เราก็คุยกับสามีว่า "เราไม่เอาแบบนั้น" เพราะว่า 1 คือค่าใช้จ่ายมันเยอะแน่นอนนะคะ สอง ก็คือมันต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกัน ไม่ใช่ถ้าวันแต่งแล้วจบ คือมันก่อนแต่งต้องมาเตรียมงาน วันแต่ง และวันเก็บของอีกวันหนึ่ง คือหลัก ๆ นะ 3 วันแน่นอนที่จะต้องแบบเสียเวลา แล้วก็เสียเงินด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อา ครับ อืม อืม อืม ครับ